Mmh mh.
Ça peut être déjà dans un 1er temps une solution, heu, ou, après, bah, voilà, lui expliquer, bah, voilà: «Quand, par exemple, j'ai mal ou je pleure, je veux, heu, en gros, un petit peu ou j'exige», hein, <chuckles> on pourrait dire, heu: «Un câlin de ta part, un moment de tendresse, un bisou». Comme ça peut-être, que ça va lui faire une sorte de petit électrochoc, ou, heu heu, lui dire: «Oh, d'accord, OK, ma chérie, je vais venir», tu vois? Heu, peut-être que ça peut être, dans un 1er temps, une solution?
<clicks tongue> Oui, oui, oui, oui. Mmh mh. Ouais, c'est clair. Mmh mh. Mmh mh. Oui, oui, oui, je pense que de toute façon, ça va se ça va devoir, heu enfin, merci, hein, pour pour ce conseil parce que je pense que de toute façon enfin il y a pas, mmh, tu vois, l là je je t'en parle, ça me fait du bien d'en parler. Heu, après, c'est vrai que finalement, il y a la solut enfin, ouais, il y a pas de vraie solution dans l'absolu. Enfin, bon, voilà, on je pense que même en matière de couple, heu, tout n'est pas, heu enfin, si, il y a sûrement peut-être des gens, heu, qui sont 100 %, heu, complètement, heu, dans la super communication et tout. Mais bon, je pense qu'il y a cou toujours des petites choses où tu as besoin de d'ajustement et heu, de compromis et caetera. Donc, heu, donc, oui, oui, oui, ouais, ouais, moi si déjà, je sais un petit peu, finalement, comment il fonctionne, j'ai j'ai bien appris.
Oui. Complètement. Bah, c'est ça. Bah voilà, tu as le modèle, enfin, tu as le mode d'emploi. Heu, donc, heu, je pense que déjà, heu, ça serait quelque chose qui peut être intéressant pour toi. Et après, comme tu me disais, hein, o des pro parler de problème, heu heu, on n'est pas tous pareils malheureusement, mais, heu, ce qui est bien, c'est que ton compagnon, il il me prouve, il fait des efforts, heu, justement pour essayer de te comprendre malgré que ça soit peut-être l'inconnu pour lui?
Ouais, mmh mh, mmh. C'est ça. Ouais, ouais. Mmh mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Oui, c'est clair. Oui, oui, je suis je suis d'accord avec toi et heu et de toute façon, je pense qu'il fait aussi les choses, heu, peut être, tu vois, de comment dire? Heu, de la façon dont il peut, quoi. Je sais pas si c'est très clair, mais heu
Et heu Exactement, mais tout mais c'est ça, de de la meilleure des manières. Et ap et après, heu, essayer, heu, peut-être le féliciter d'un côté en lui disant: «Bah voilà, j'ai remarqué, heu, tu fais des efforts et cetera, heu, je te remercie». Peut-être que lui, bah, petit à petit, cette carapace, heu, comme on en parlait au début, qui s'est fait, elle va petit à petit se fissurer pour pouvoir te permettre d'entrer un petit peu plus. Heu, après c'est très imagé, hein, mais de rentrer un petit peu plus justement, bah, dans son dans son émotion à lui et toi tu vas te te sentir après te au top.
Oui, oui, voilà, voilà. Ouais. Mmh mh. Ouais, ouais. Complètement. Mmh. Oui, oui.